Hello, magandang umaga, o tanghali pala.
Oo, maganda tanghali din sa'yo, kamusta ka naman?
'Eto, 'eto kakatapos ko lang mananghalian at alam mo naman nakap napakasarap ng aking kinain ngayon, ikaw ba?
'Yan. Ah, nagpapahinga lang ng konti, 'no, so, ayan. Ah, may gusto nga pala ko sanang i-tanong sa'yo, 'no?
Okey, okey. Oo, sige, ano 'yon?
Ano ang pinaka-memorable mong karanasan sa pagkain?
Uy, alam mo sakto 'yan. <giggles> Dahil kasi kakatapos ko lang din kumain, pero alam mo pinaka-memorable para sa'kin talaga, hindi ko alam kung, ah, normal 'to, ah, kasi feeling ko sa lahat 'to, pero para sa'kin shanghai, lumpiang shanghai. Mm, 'yan talaga.
<chuckles> Oo. Ayan. Oo, sige. Hmm, ah. Anong ano, ah, paano naging memorable sa'yo ang lumpiang shanghai? Ano 'yan, dahil lagi ba siyang nasa handaan; ano ba yung dahilan?
Mm?